<laughs> 確かにいませんほね。うん。
ね、その自分自身のことなんで、あの、ま、小さい頃も、あの、ま、親も、やめたければやめたらみたいな感じだったんで。な、そのね、ああ、頑張りなさい、ここは今、ふんぼ踏ん張り時だからとかっていうのは全然なかったんで、ああ、やめてもいいんだみたいな感じで。うーん、やめてきたんで、なんかそれはあるかもしれないですよね、もしかしたら。うん。
ええ。 はい。 はい。 ああ。 なるほど。 あ、ええ。 ええええ。 はい。 そうですね。あの、お話聞いてる限りだと、その継続することによって、上達するっていうことを、実感できるところまでちょっとやっぱ時間かかるじゃないすか、毎回。
うん。 かかります。うん。
うーん、そこのところ楽しさっていうのをを、あまり経験されてこなかったんですね。一番ある意味一番ある意味美味しいところなんですかね。<laughs>
あ、そうですね。 ああ、確かにね。うーん、だで、自分自身ね、ちょっと意志が弱いところがあったりとかして。ま、こう、ううーん、うん。
ええ。 あ、あのね、い一回一回最初のね、そこを乗り越えると多分、なんなんでもそうですけど、継続しちゃうんですよね。
うーん。 へえ、そうなんですね。うーん。
うん。だからここはもうちょっとだけ我慢して、あの、自分で自分のお尻を叩いて、もうちょい続けろもうちょい続けろって言うしかないっすよね。
うん。 <laughs> もう私ね、あの、自分に甘い性格なんで、甘いんで、もうやめちゃいたいなら、やめちゃいなみたいな、そのしんどい思いしなくてもいいよみたいなところがあるんで、ぬ、それは多分ダメだと思うんですよ。
甘いですね。<laughs> ええ。<laughs> なっちゃうんですなっちゃうんです。うん、ああ。ああ。 難しいですね。
難しいです、自分自身。
ああ、そしたら一人
なにがなんでも、やいややりなさいとか思わないす、自分自身で。
ええ。 じゃあ、一人じゃなくて、誰かお仲間を作るのはどうですか？
そう。 うーん、いいんですけど、あし友達そんなね、あの、趣味を一緒にするような友達っていないんですよね、あんまり、いないんすよ。
いませんか。ああ。そうするとあとはもう、ほんとに、ね、例えば、ドラムだったら、あの、なんて言ったらいいんしょう。自分で楽しむってどうです？
うんうん。 いや、いい。
いそういうスクールに行くんじゃなくて。
ああ。ね、なかなかそのドラムを置けるね
スペースがないすかね？<laughs> 確かに。
部屋が、ないないんですよ。で、うるさいじゃないすか。まあね、あの、消音もできますけれども。
うん、うん。まあまあ、うるさいですね、確かにね。
うーん、そうなるとね、あの、スタジオ行ってしないといけないとかなるんで。それ億劫で行けないんですよね、またそうなると。
ええ。 ああ、もうね、あの、飽きちゃった状態なっちゃうと。
うん。そうなんですよ。